जी, बिल्कुल। देखिए बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब भी व्यक्ति देखिए चाहे करियर की बात करें चाहे पढ़ाई की जब भी वो जोखिम उठाने जाता है तो कहीं न कहीं अनिश्चितताओं की तो संभावना थोड़ी-सी बढ़ जाती है। और ऐसे में देखिए व्यक्ति को कहीं न कहीं सुरक्षित तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए अन्यथा आने वाली परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा कठिन और कहीं न कहीं मुश्किलों से भरी हो सकती हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपने करियर में एक जो है जोखिम उठाया था। और मैंने क्या करा था कि मैंने कहीं न कहीं नौकरी छोड़ के जो है एक व्यवसाय की शुरुआत करने का विचार रख बनाया था अपने मन में। तो मतलब देखिए काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि जोखिम भरा था क्योंकि नौकरी देखिए क्या एक स्थिर होती है, एक सुरक्षा होती है आपको, कि हर महीने देखिए आपको एक तनख्वाह तो मिलेगी। और साथ ही साथ जब तक आप ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति देखिए आपको नौकरी से ऐसे निकालता भी नहीं है। तो मैंने वो छोड़ने का फैसला करा था तो कहीं न कहीं व्यवसाय को प्राथमिकता दी थी कि नौकरी छोड़कर मैं व्यवसाय की शुरुआत करूँ। और देखिए व्यवसाय एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। खास करके उसमें, उसमें आप गारंटी नहीं ले सकते कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितने भी समय लगा लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि आप पैसा कमा ही पाओगे। तो वो सबसे पहला कदम था जहाँ पे मैंने जोखिम उठाया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जोखिम उठाने के साथ-साथ मैंने ऐसा नहीं करा है कि मतलब मैं परिस्थितियों के बिल्कुल आकलन ना करूँ, उनके बारे में सोचूँ ही ना। मैंने काफ़ी सारे ऐसे रास्ते निकाले जिससे कहीं न कहीं जो जोखिम है वो कहीं न कहीं कम हो सके और जो अनिश्चितताओं की जो संभावना है वो भी काफ़ी कम हो सके। जी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। ओह, अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। ओह अच्छा। हुँ, हुँ। काफ़ी म अ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कम हो सके। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा-सा बताइए कि अ, जैसे मतलब आपने बहुत अच्छा पहले तो आपकी सराहना करना चाहूँगा कि आप अपने मन की सुनी। क्योंकि देखिए मन की सुनने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं, है ना। और जुन लगता है कि गट फीलिंग जिसे कहते हैं ना तो ज़रूर आपको आई होगी और आपने उस चीज़ का फैसला किया होगा। तो अ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये फैसला लेते वक़्त आपको डर या डाउट नहीं हुआ? क्यूँकि शुरुआती दौर है जितना मर्ज़ी आपको अपने आइडिया पे भरोसा हो तो थोड़ा-सा तो होता है। तो कि अब जॉब छोड़ के बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ना यार काफ़ी रिसकी भी हो सकता है कहीं न कहीं ये?

जी बिल्कुल। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि एक परिस्थिति मेरे साथ मतलब जब मैंने 12वीं पास करी थी अपनी 12वीं क्लास मैंने करी तो देखिए मैंने एक मेरे मन में एक विचार आया और विचार ये था कि कहीं न कहीं मतलब जो है मैं अब थोड़ा-सा पढ़ाई से विराम लूँ 1 साल का। और मतलब उस दौरान मैं 1 साल में एक ऐसा रास्ता ढूँढूँ जो कहीं न कहीं बिना पढ़ाई करके पैसे कमाने का तरीक़ा मैं ढूँढना चाहता था। तो देखिए इस चीज़ के लिए मतलब मेरे माता-पिता ने मुझे मना भी करा था कि मतलब शुरुआती दौर में तुम्हे कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लेनी चाहिए। और बिना ग्रेजुएशन के तो शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लेक़िन देखिए मेरे मन में विचार था कि शायद मैं कुछ तो ढूँढ़ ही लूँगा। तो ऐसे में मैंने 1 साल का जो है बिल्कुल गैप लिया और मतलब वो गैप केवल इसलिए लिया था कि मैं कुछ ऐसे रास्ते देखूँ 1 या 2 कि जिससे मतलब मैं घर पर रहकर ही पैसे कमा लूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि उस 1 साल में देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी करा ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ें नहीं ढूँढी। मैंने यूट्यूब पर भी देखा इंटरनेट पर भी सर्च करी बहुत सारी वेबसाइट खंगाली लॉगिन भी करे बहुत जगह साइन उप करा। लेक़िन देखिए कुछ नहीं हाथ लगा मेरे। तो मतलब वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि मैंने जोख़िम उठाया था क्योंकि देखिए 1 साल काफ़ी समय होता है और 1 साल कहीं न कहीं देखिए व्यर्थ मेरा चला गया उस दौरान तो मतलब वो जोख़िम उठाना कहीं न कहीं मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा उसका पछतावा भी रहा। तो ऐसे में मतलब मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर देखिए मैंने एक ग़लती करी कि मेरे पास बैकअप नहीं था। मतलब मुझे वास्तव में सबसे पहले तो एक जो होता है ना कि स्पेसिफिक प्लान आपके पास होना चाहिए कि करना क्या है। एक तो वो नहीं था उसके साथ-साथ मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर ऐसा रास्ता नहीं मिला तो फ़िर एक चीज़ होनी चाहिए ना या तो आप कोई ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लीजिए जो कोर्स थोड़ा-सा हल्का हो। बिल्कुल, तो आपका साल व्यर्थ नहीं जाता है ग्रेजुएशन में भी आप आगे बढ़ते रहते हैं भले ही थोड़ी कम मेहनत कर लेते। तो वो कहीं न कहीं मतलब मेरे साथ भी हुआ है जहाँ पर मतलब जोख़िम उठाने के बाद असफ़लता मिली लेक़िन देखिए वहाँ से मैंने सीखा। वहाँ से मैंने सीखा कि कहीं न कहीं अगर आप जोख़िम उठा रहे हो कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद कहते हैं ना कि सुरक्षित नहीं है पूरी तरीक़े से और कुछ लीग से हटकर आप करने का प्रयास कर रहे हो तो बिल्कुल बैकअप अगर आप रखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीक़े से आप आगे बढ़ पाएँगे जी।
ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। अरे वाह! क्या बात है। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, वो बैकअप तो हाँ, इस तरीक़े में भी होना चाहिए। बहुत सही बहुत सही। बिल्कुल हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हम्म। क्या बात है। बहुत अच्छी बात है और ये जो आपने तरीक़े बताएँ हैं काफ़ी बढ़िया भी लगे। तो ये बताइए कि अ, ऐसे ही जब आपने फ़ैसले लिए हैं ना इतने सारे तो बिल्कुल जैसे आपने बताया आपकी फ़ैमिली ने तो बिल्कुल है ना पहले आपको बो बोला कि ग्रेजुएशन काफ़ी ज़रूरी है। है ना? तो ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने आपको सपोर्ट किया हो, आपके डाउट्स को हैंडल किया हो, आपको सँभाला हो? क्योंकि बहुत से लोग ज़िंदगी के अंदर होते हैं। क्योंकि देखिए बैकबोन के बिना तो शायद कोई भी नहीं चल पाता। तो आपके लिए वो बैकबोन के समान कौन था ये बताइए?

जी, बिल्कुल देखिए जिस तरीक़े से आपने बताया कि कहीं न कहीं देखिए अपने आप पर कितना भी भरोसा हो, आपको ये लगता हो कि आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे इंटरेस्ट भी है मैं काम मेहनत करूँगा। लेकिन देखिए, डर बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी आया था और क्योंकि देखिए, मतलब डर की बात भी है क्योंकि आप एक ऐसी मैं कहूँगा कि फिक्स इनकम छोड़ के आप अगर ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर शायद आप गारंटी नहीं ले सकते कि वास्तव में क्या होगा? क्योंकि देखिए, रि व्यवसाय में आपको नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है शुरुआती दौर में, तो क डर कहीं न कहीं मेरे मन में भी था। और साथ ही साथ मैं बताऊँ कि मेरे मन में तो ये बात आती थी कि अगर मेरा जो व्यवसाय जो है, वो नहीं चला तो फिर क्या? तो ये डर कहीं न कहीं मेरे मन में रहता था कि ऐसे में थोड़ी या मतलब थोड़ा डर भी था मेरे मन में कि मतलब परिस्थितियाँ मैं कैसे संभालूँगा। तो, जो देखिए आपने पूछा था कि जोखिम उठाने से पहले आप मतलब कैसे जो है, इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये अनिश्चितताओं को थोड़ा-सा कम रखा जा सके। तो देखिए, मैंने क्या करा साथ ही साथ अगर मैं केवल जोखि मतलब जोखिम उठाने के लिए केवल व्यवसाय की शुरुआत कर देता हूँ नौकरी छोड़ के, सीधा अगर ये कदम उठाता तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा असफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है, अनिश्चितता तो रहती। तो मैंने क्या करा देखिए इसके साथ-साथ मैंने फ्रीलांसिंग की भी शुरुआत करी, और मतलब बिल्कुल तो मतलब एक बैकअप होता है जब आपके पास तो देखिए इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है उसे लगता है कि अगर मैं व्यवसाय में जो है सफल भी रहा, मैंने वहाँ अगर पैसे नहीं कमा पाया, तो मेरे पास एक प्लान बी है। और जब आपके पास प्लान बी होता है, तो देखिए ये रिस्क उठाने की जो क्षमता होती है, वो भी बढ़ती है। और आप परिस्थितियों से भी डरते नहीं हो, फिर आप आगे बढ़ते हो कि नहीं, अगर मतलब मैं ग़लत भी हो गया तो कहीं न कहीं मैं परिस्थितियों को सँभाल सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का रास्ता मैंने आपको बताया जो मैंने अपने जीवन में उठाया था, जो कहीं न कहीं मैंने अपनाया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताओं को कम करने में मदद मिली और जोखिम उठा के आगे बढ़ने में भी सहायता मिली।
हुँ, वही तो, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, हाँ। हुँ, बिल्कुल वही। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। हो सकता था, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ब बहुत बढ़िया। अच्छा, अरे वाह! <chuckles> क्या बात है। बहुत बढ़िया। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। बिल्कुल, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी बात है कि आपको सहायता मिली और आप आगे भी बढ़ पाए। और ये जो प्लान बी की अपनी तकनीक बताई है ना बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये बात तो स्वाभाविक रूप से सही है कि अगर एक प्लान फ़ेल हो जाए, अगर आपका दूसरा रेडी है, तो बिल्कुल सक्सेस होने के जो चांसेज़ हैं, है ना? वो बिल्कुल बदल जाते हैं। शायद आपको सक्सेस जो है बहुत जल्दी भी मिल जाती है। तो ये बताइए कि अ, कभी ऐसा हुआ है, कि जहाँ पे आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ा हो, काफ़ी मुश्किल हो और आपको लगा हो कि यार ये शायद मैंने ग़लत चुन लिया है या फिर जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी में सेकंड थाट्स क्या आपको आए हैं कभी?

जी, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि 12वीं क्लास तक तो मेरी भी सोच इसी प्रकार थी जैसा आपने कहा और कहीं न कहीं मुझे मैंने भी वही सारी चीजें सीखी हैं जो शायद हर बच्चा सीखता है अपने बचपन से लेकर उस उम्र तक। लेकिन उस 1 साल में देखिए जो मैंने बताया कि मैं पैसे कमाने के रास्ते ढूँढ़ना चाहता था, तो वो तो देखिए मुझे 1 साल में नहीं मिले लेकिन कहीं न कहीं मेरी सोच में ज़रूर परिवर्तन आया। और वहीं पर मतलब मुझे मैं यूट्यूब पे देखिए, देखता था चीज़ें खास करके जो बिजनेसमैन्स होते हैं, उनकी वीडियो देखता हूँ जो काफ़ी अच्छे स्तर पर देखिए आज पहुँच चुके हैं। तो, उनकी बातें सुनकर कहीं न कहीं मुझे प्रेरणा मिली मतलब मुझे चीज़ों को देखिए देखा अपने आस-पास के लोगों की दिनचर्या को देखा, उनके वो किस तरीके से नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? तो उन सब की चीज़ों को जब देखा और जो बिजनेसमैन जो जिस तरीके की बातें करते हैं, तो मुझे दिखाई दिया कि वाक़ई ये तो सच्चाई है। क्योंकि देखिए मैंने एक हिसाब लगाया और मैंने देखिए वो आँकड़ा मैं अभी आपको भी बताना चाहूँगा, आप भी अगर ट्राई कर सकते हैं, कि देखिए एक तो सबसे बड़ी बात तो ये मुझे देखने को मिली कि एक कहावत है कि "यू आर द एवरेज ऑफ़ फाइव पीपल अराउंड यू।" आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो, तो देखिए मैंने सोचा कि मतलब ये इस बात शायद झूठ हो सकती है तो मैंने देखा कि मैंने अपने आसपास के 5 बच्चों को देखा, जिनके साथ मैं कॉलेज में रहता था, या बाकी स्कूल में 12वीं तक रहता था, तो जितने नंबर उनके आते हैं उतने ही नंबर मेरे आते हैं। और देखिए, ये बात आप भी देखोगे जो टॉपर होता है वो टॉपरों के साथ ही रहता है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते वो उन्हीं के साथ रहते हैं। जिनके तनख्वाह शायद ₹1,00,000 रूपये महीना होगी, उनकी संगत ऐसी होती है, जिनकी 10,000 होती है उनकी संगत वैसी होती है। तो मैंने सीखा कि कहीं न कहीं अगर वास्तव में आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आस-पास के जिनके प लोग हैं, जिनके साथ आप समय बिताते हो, वो आपको बदलने पड़ेंगे। और उसके साथ-साथ देखिए, उ सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपको सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अमीर बनना ना ना बनना, आप सफल होंगे नहीं होंगे वो बात अलग हो जाती है लेकिन अगर आप सोचोगे ही मतलब ये है कि मेरी एक नौकरी लग जाए, मैं महीने के 50,000, 1,00,000 कमा लूँ, तो उतना ही देखिए भगवान आपको देगा देगा ही उतना ही देगा, उससे फालतू नहीं देगा। तो आपको सोच कहीं न कहीं बदलनी पड़ेगी। जी।
हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ वो 1 साल आया था। अ, क्या बात है! हुँ, हुँ, ठीक है। बिल्कुल, ये सच बात है। <chuckles> बिल्कुल। अच्छा। <chuckles> अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ। कि एवरेज सोच हाँ, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जो सोच की अपने बात की काफ़ी तारीफ़ करने योग्य है और आपने जोख़िम उठाया, आपने ज़िंदगी में नई ऊँचाई छुई, बहुत-बहुत अ, ब बधाईयाँ है आपको उस चीज़ के लिए और बौ बहुत-बहुत धन्यवाद है इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए।